Ehm, allora, ehm, mi de de devo dire che sono stata sempre molto molto fortunata, nel senso che non ho non ho assistito a cose particolarmente mhmm, mhmm, gravi, esatto. Però s so di di di molte situazioni in cui gli i giapponesi si siano lamentati o comunque abbiano fatto notare al turista che ehm, che non si stava comportando bene. C'è per esempio una cosa che spesso capita e che è un po' antipatica secondo me, davanti ai templi c'è ci sono delle fontanelle d'acqua, ehm, che sono delle delle sque c'è anche un mestolino di di legno che sono delle fontanelle che servono per bagnarsi le mani, ma è un
Mh-mh. Gravi insomma. Mh-mh. Ah-ah. Tipo purificazione?
Esattamente, è un gesto simbolico, è un gesto rituale, non è e è capitato che arrivino turisti, soprattutto d'estate, mi è capitato un paio di volte di andare d'estate quando faceva veramente molto caldo, e trovi turisti soprattutto occidentali che usano quell'acqua per rinfrescarsi, quindi prendono il mestolo, se la se se lo tirano in testa, capito, fanno cosa una cosa del genere, si lavano la faccia.
Ah. Okay. Certo. Mh-mh. Ah. Eh. Eh, questo questo pe per per la cultura del del posto insomma non è non è una una cosa insomma bella da fare nei confronti del del popolo che ti sta ospitando.
No. <chuckles> No, assolutamente no, anche perché in mhmm, cioè è un un gesto di es di di grande mancanza di rispetto nei confronti del luogo dove sei, oltre del Giappone stesso proprio del fatto che tu stai davanti a un tempio e che quell'acqua serve per, ehm, per per il rituale, quindi okay, sì ti bagni, però ti devi bagnare con una finalità, nel senso non ti devi lavare la faccia.
Certo. Certo. Mh-mh. <chuckles> Certo.
Ehm, e la cosa, uhm, un po', mhmm, come dire che dispiace è che loro p parlano poco l'inglese, quindi molto spesso si rapportano a situazioni del genere in maniera molto brusca, perché ovviamente non arrivano con la lingua, quindi devono devono fartelo notare in qualche modo.
E sen Certo, quindi sei Ah, quindi c'è, mhmm, magari hai assistito a, ehm, diciamo a, mhmm, gesti proprio tra virgolette "aggressivi", proprio non so, uhm, litigate non verbali ma fisiche?
Ehm, sì, senti dal tono che magari, ehm, magari qualche anziano generalmente, ehm, m m dice cose che non capisci ovviamente che cosa dice, però senti che il linguaggio non verbale è abbastanza <chuckles> è abbastanza evidente. Trovi poi qualcuno magari più giovane o comunque qualcuno che conosce la la la cultura che ti spiega, ehm, che cosa sta succedendo. Però ormai diciamo tra virgolette "il danno è fatto", quello s'è arrabbiato, ehm, insomma, la figuraccia l'hai fatta.
Mh-mh. Okay, <chuckles> okay. Certo. Mh-mh. Eh, certo.

Eh no, assolutamente no, mantengono salda la loro cultura e io credo che sia anche uno dei motivi per cui è è così una meta così ambita di di di turismo, nel senso che molta gente, e ehm, va in Giappone proprio per vedere per pe cioè, per capire effettivamente quanto quanto ehm, quanta cultura originale ci ci sia. Ci sono dei dei paesini, va la magari m mete più mainstream come può essere Tokyo, ovviamente sì, ehm probabilmente è più
Okay. Mh-mh. Okay. Mh-mh. È più vetrina diciamo.
è più sì, esattamente, mhmm, un po' più adeguata, ecco, al mhmm, al al tipo di turismo, soprattutto occidentale. Ehm, però ci sono dei dei dei paesini un po' più piccoli ehm, dove vivono sì, cioè sembra di essere di essere approdati de lì in pieno '800. E sono bellissimi.
Mh-mh. Più autentici. <chuckles> Certo, immagino. E, ehm, senti, un'ultima domanda che volevo farti è, che consiglio daresti a una persona che non è mai andata in Giappone, in questo caso, che consigli daresti per rispettare proprio al 100% la cultura di quel posto? De magari delle semplici regole, dei semplici consigli che ti senti da dare, dato che sei andata più volte.
Allora, mi sentirei intanto di dire di documentarsi e di leggere una guida o di leggere qualcosa che riguardi il Giappone. E se non gli va di leggere e si basasse solo sui miei consigli, direi di, non fare d confusione in pubblico, quindi non parlare al telefono in pubblico, non parlare al telefono in metro, ehm, non n non disturbare generalmente la quiete pubblica, non mangiare per strada perché ti guardano malissimo.
Okay. Mh-mh. Okay. Ah.
Eh sì, non è una cosa questo l'ho scoperto proprio sulla mia pelle, nel senso che io un giorno ho preso che fa sì, sì, sì, sì.
Lo trovano irrispettoso. Okay.
Ehm, e m mi sono sentita veramente, ho detto: "okay, sto facendo una cosa che non de" però lì per lì non ho pensato che potesse essere il cibo, perché per me era assolutamente normale mangiare un panino seduta su un muretto. <chuckles> Ehm <clicks tongue> cioè, in generale un grande rispetto del del del degli spazi comuni, delle delle zone comuni. Quindi, ehm non lo so, fare le file, rispettare le file, questa è una cosa una cosa importante.
<chuckles> Certo. Certo. Eh certo. Mh-mh. Certo. Quindi sono anche molto precisi, molto ordinati come come popolo.
Sì, sì, assolutamente, assolutamente sì. Guarda, penso che è l'unico posto in cui ho visto fare la fila per salire in metro.